あの、プレッシャーってあると思うんですよ。で、プレッシャーって、その人その人で、ま、色々それぞれだと思うんですけれども、プレッシャーって普段、どんなことがプレッシャーって感じてらっしゃいます？
はい。 はい。 そうですね、普段と言いますか、私、あの、スポーツを結構昔からいろんなスポーツをやってまして。
はい。 ええ、すごい、はい。
え、大会に出ることとかがあるので、その時にやっぱり勝たなければいけないとか、そういうプレッシャーっていうイメージ、プレッシャーって聞かれたら、そういうのを考えてしまいますね。
おお。はい。 うんうん。 ええ、ま、それって、あの、無責任な言い方ですけど、すごい素敵なプレッシャーですよね。ただ、競技 アスリートの方にとっては、やっぱりすごい大変なんだろうなって、いつもテレビを見ながら思うんですけれども。あのはい。どんな風にまずプレッシャーを克服してるんですか？
はい。 <laughs> そうですか？うん。 はい。 そうですね。うん。 そうですね。あの、若い時は結構もうほんと真面目にスポーツ選手としてやっていたので、あの、そのプレッシャーとの戦いが、もう一番、その、自分のいい、あの、演技っていうか、自分を出せるのが、もうそこにかかってるんですね。なので、うーん、プレッシャーを、あの
はい。 はいはい。 うん。 はい。 うーん。 うんうん。
感じ感じながらそれを克服していくっていうのが大事なのかなって思ってました。うん、はい。
はい。 ええ、ということは、もうプレッシャーと仲良くじゃないけど、も、こういうもんだと思って、プレッシャーと共に歩んでいくみたいな。
そうです。 そうですね。あの
わあ、なんか、すごいかっこいい。はい。
いやいやいやいや、やっぱり、あの、勝たなければいけないとか、あの、自分がうまくできなければいけないって思えば思うほど、えっと、できなくなるんですよね、人間って。まあ、人にうん、人によると思うんですけど。それこそね、あの、プロ野球選手の今大活躍されている方とかは、もう、あの、プレッシャーを、それを自分のものにする天才なんだろうなとかは思うんですけれども、あの、私はほんとに最初そのプレッシャーに押しつぶされて、全く自分の、その、いい、あの、動きができなかったので、そこから、あの、良くなるまでのプロセスが結構何年もあって、大変だったんですね。はい。なので、ま、それを今逆に、あの、私の息子がいるんですけれども、息子が、あの、テニスをやってまして
はい。 うーん。 はい。 ああ、そうですね。 はい。 あ、はい。 うん。 ええ。 うわ、すごい。はい。 うん。 いや、すごい。はい。
はい、で、まさにそのプレッシャーと今、戦ってるんですね。はい、それで今ちょうど、あの、そのプレッシャーに勝てるようになった時期で、それを見ているとほんとに自分のことと重ね合わせて、あ、なの、今すごくいい時だなと思ったり、うん、あの、ま、ちょっと客観的な言い方しか今はできてないんですけれども、<laughs> もうちょっと、あの、ね、詳しく言うと、うん、やっぱりやっとその試合に勝てるようになったのは、なんか、自己暗示なのかなって思います。自分で、あの、その私が最初できなかった時のように、あ、勝たなきゃいけない、みんなに迷惑をかけちゃいけないという気持ちが強いと、失敗するんじゃないかって思ってしまうんですけれども
うん。 はい。 うん。うーん。 うーん。 <chuckles> はい。 はい。 うん。うんうん。 はいはい。 はい。 はい。 うん。 うーん。 はい。 ですよね。
はい。それを、いやいや、あの、ここで自分はできるんだ、みたいな。優勝するぞ、いや、勝てる、勝てるって、あの、自己暗示をかけると、ほんとにできるようになるっていうのを感じていて。はい。私がその若い頃も、あの、ずっとできなかったけれども、何年か経ってできるようになったその日っていうのは、もう朝から、「あれ、なんか、今日行けるかも」みたいな。「うん、今日はこれうまくいけるかも、いや、いけるでしょう」っていう、そういうのを感じる日が来たんですね。
はいはい。 はい。 はい。 うーん。 はい。 ええ、ええ。 はい。 え、すごいですね。
いや、なんか、すごいのか、それは来るべきしてきたのか、長い時間かかりすぎたのかはもう分からないんですけれども。もう、うん、あの、ま、そういういろんな悩みを持ったまま来たけれども、その日が来て、あの、その日うまくいって優勝することができたとかっていう経験があったので、あの、息子にもそれを経験して欲しいなってすごく思いながら、ずっと応援してたんですけれども。
はい。 うん。 <laughs> うーん、うん。 はい。 うーん。 はいはい。
最近やっと、あの、それを勝ち取ることができてきて、やっぱり、あの、ま、練習とかね、そういう基盤があってなんですけれども、うん、プレッシャーを感じながら、でもそれをいい方向に変えていくには、やっぱ思い込む力とか、うーん、なんか、さいはい、必要な。
はい。 うん。 うん。 うーん。あ、なるほどね。やっぱり、あれですかね、その、ま、先ほどおっしゃっていた、えっと、プレッシャーと、ま、共に歩むみたいなのが、ま、アスリートの宿命なのかなっていうふうにもちょっと感じたんですけれども。あの、よくイメージトレーニングとかっていうのが報道されますよね。つまりできるところをイメージした時にできるんだみたいな。ではい。あの、息子さんとご自身を比較して、その、プレッシャーの対処法とか、ま、男性と女性っていうのもあると思うんですけれど、違うなと思ったこととかってありますか？
はい。 うん。 はい。 そうですね。うん。 うん。 うん。 はい。 いや、それが、あの、不思議なくらいに同じだったんですね。<laughs> ま、親子だからなのか、はい。ただ、あの、私はもちろん、あの、アドバイスはしていたんですよ。こういうふうに思うといいよとか、あの、こういうふうな感じで、例えばちょっと辛い時は、ちょっとわざと笑顔を作ってみて、きあの、緊張をね、リラックスに変えて、筋肉もほぐしてみたいな、そういうアドバイスはずっとしてきたんですけれども、ま、響いてなかったんでしょうね。<laughs> ま、いろんなことが全部自分でやっぱり気づいて、あの、そういういい風なイメージに、イメージトレーニングももちろんしてると思うんですけれども、そういう風なイメージが、あの、ちょうどいい感じになっていくっていうのは、自分で気づくしかないのかなっていうのはあったんですけれども。だけど、その乗り越えてきた、ま、年月は多少息子の方が短かったですけれども、うん、でも、なんか、その日の様子とかを見ていると、もうこれ私にそっくりみたいな。<laughs>
はい。 <laughs> すごいですね、DNA の力、はい。 はい。 はい。 なるほど。 うん。 うーん。 はい。 はい、はい。 ええ。<laughs> ふーん。 はい。 あ、はい。 あ、はい。 おお、はい。 <laughs> あの、お子さんの周りの、おそらくコーチとかね、大人の方もいらっしゃると思うんですけれど、その、大人の方は、息子さんが、「あ、プレッシャー乗り越えたね」って言った瞬間に対して、何かコメントとかってされていらっしゃいました？
はい。はい。 はい。 うん。 なんか、あの、まだちょっと直接話はできてないんですけれども、今まで、あの、結構厳しい
あは。
はあ。あ、うん、厳しいあのコーチだったので、あの、褒めてくれるとかはあんまりなかったんですね。だけれども、最近はすごい褒めてくれるってやっぱり。あの、こんなあの拍手立ち上がって拍手してくれたとか、はい、そういうふうにやっぱり行動でも示してもらってるので、多分何があって変わったのかはわからないけど、あ、なんか、すごいあの、一皮むけたなみたいには思ってもらってるんじゃないかなって思います。
うん。 ええええ。 おお。 はい。 ああ。 ああ、素晴らしい。はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、なんかちょっと昭和のコーチの匂いがしますね。あのもうできる奴にはもうそこ行けよもっと行けよみたいなのをこう強くプッシュするようなタイプの方なのかもしれませんね。で、はい。お母様はあのご自分で、要はご自身で、あの、まあ、人生の中でプレッシャーにもうアスリートとして耐えてこられたっていうことが、今度はご自身の人生では他に何か役に立ったなとかって思われることはあるんですか？
うん。 <laughs> うん。 そうですね、うん。 うん。 はい。 うん。 ああ、そうですね。あのその昔やっていたスポーツとは全く別に、今あの趣味としてなんですけれども、バトミントンをやったりとか、それこそテニスをしたりとかしてるんですけれども、それでもやっぱり大会に出る時には、あの緊張するんですね。ま、大したプレッシャーはないんですけれども、<laughs> 昔に比べたり、息子に比べると、もうほんとに全然そんなことはないんですが、それでも小さなプレッシャーは感じるんですよ。うん、やっぱりあのチームのためにとか、そういうこともあるので、でそういう時に昔を思い出して、いやいや、昔もっときつかったよねみたいな。はい。昔はもっと大変な思いをしてあれをやってたんだから、今こんなことをちっぽけなことで、あの、プレッシャーであのそのうまくいかないとか思わないよねって思って、あの、できるできるってまあ思って、そのぞ時のことを思い出しながらやったりはしてますね。
はい、はい。 はい。 うん。 おお、はい。 おお。 はい。 <laughs> はい。 はい。 ま、そうですよね。うん。 はい。 うん。 ま、はいはい。うん。 うん。 はい。 うん。 はい。 ああ、なるほど。そのテニスとかバドミントンのお仲間方ですね、同じ大人のお仲間方は、ええ、あなたってなんかめっちゃプレッシャー強いよねとかって言われますか？
うん。 うん。 はい。 ああ、ありますね。心臓に毛が生えてるよねみたいなことは <laughs> 言われたことあります。<laughs> うん。
おお。 <laughs> ええ、でもそれは長い間のあの鍛錬とか、もうかっこしんとかで、そこまで乗り越えてきたんですけど、ま、普通の方はね、そういう経験がないから、そんな風に見えちゃうのかもしれないですよね。はい。
うん。 うん。 うん、うん。 そうですね。ま、私的には全然あのそんなこともなくて、もういっぱい、いっぱいで今を頑張ってるっていう感じなんですけど、やっぱり周りからはそういうふうに言ってもらえるから、ある程度ちょっと昔の経験が活かせてるのかなとか思ったりはしますけど。うん。
はい。 はい。 はい。 ああ、はい。ただ、息子さんにも、とりあえず先に笑顔を作れってアドバイスしたっておっしゃったじゃないですか。だからもしかしたらご自身も普段から内面はどうあれにこやかで笑顔を作ってらっしゃって、周りからは、ああ、この方めっちゃ強いとかって思われちゃってるとか、そんな感じなんですかね。
うん。 はい。 うん。 ね、どうですかね。もうそういうふうに思われていたらとっても嬉しいことですけれども、うん、なるべくやっぱりその、そうですね、あの前向きしない、そのあの、悪い方向に考えせ考えないようにあのコントロールしたりはするようにしてます。うん。
<laughs> はい。 うん。 ふうん。逆にあの、ま、ご自分ご自身の体験とか、ま、お子さんのまあ、その見ていらっしゃる中で、プレッシャーにほんとにこう潰れちゃってるとまではいかないけれども、ものすごいプレッシャーがきつくて、ちょっとご本人のリミットを超えちゃってるのかなみたいなのってご覧になったことあるんですか？
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 そうですね。ま、自分自身も昔はそういう時はあったと思うんですけれども、ま、もう遠い昔なので、最近の話といえばやっぱりあの息子がね、その自分のあのプレーができない時にあのすごい見ててきつかった時はありましたね。結構何年、1、2年、2年くらい、2年弱そういう時があったので、うん、このままその、辞めてしまうようなことになったら、かわいそうだなとか、うん。あのなんとかこれを乗り切って欲しいけど、その乗り切れる日っていうのはやっぱり本人次第だったので、今思っても、その本人が自分でこう乗り切る時っていうのは来るのかな、大丈夫かなっていう風な、そういう心配は結構してましたね。でも、でも、ま、大丈夫す、あのすごく頑張ってたので、それだけ頑張ってれば、いつか、ね、あのそれが何年先になるかわからないけど、いつかは絶対あの、できる日が来るとは信じてはいたんですが。うん。
はい。 うーん。 うん。<chuckles> はい。 はい。 はい。 うーん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うーん。 うん。 うん。 なるほど。ただ、あれですよね。傍目から見ても、この子はプレッシャーでいっぱい、いっぱいだよなっていう、ま、サインっていうかそういうものがあったっていうことですよね。例えば、泣いてらっしゃったとか？
うん。 うん。 そうですね。もちろんなんかその自分のせいで勝てなかったりした時に、やっぱりあのテニスもだんあの個人だけれども、ペアあのダブルスでペアを組んだり、あとだい団体戦だったりで、周りに迷惑をかけてしまうっていうのがあったので、うまくできなかった時には、まあ、あんまりその場でね、泣いてしまうとかは良くないことだとされているにもかかわらず、やっぱり涙流してるところとかを見てると、もう相当きついんだろうなとかは感じてましたね。
うん。 はい。 はい。 うんうん。 はい。 はい。はい。 うーん。 ふーん。そういう時って、昔と今では、例えば、まあ、専門家の助けとか、その、コーチとかね、あの、周りからの介入って、なんか、昔と今でスタイルって違っていらっしゃいます？
うん、うん。うん。 うん。うん。 そうです。でも、うーん、まあ、違ってきてはいると思うんですけれども。その、息子の部活レベルで言えば、まだそんなに変わってないんじゃないかな、っていう風には感じますね。なんか、そういうイメージトレーニングだとか、プレッシャーを感じた時の対処法っていう、それに関する講習を受けたりとか、そういうのは、そこまではないのかな。だけど、あの、昔みたいな、その、がむしゃらなコーチングではなくって、やっぱり、あの、話し合いが多かったりとか、あと、あの、きつくなってるのを見て、多分アドバイス的なことは、凄い、あの、聞いていたと思います。
うーん。 はい。 うんうんうーん。 はい。 はい。 うん。 ふん。 はい。 はい。 うん。 ああ。そうなんですか。
うん。 昔はやっぱりね、勝てなかったら「お前もう部活辞めろ」みたいな時も、あったじゃんあったのかなって、ちょっと思うんですけれども。そこまで、なんか、強烈な事はなく、やっぱり、あの、出来るんだからあの「元々できてる事なんだから、なんで出来ないんだ」っていう風に、ちょっと怒られたりする事もあるみたいですけど、あったみたいですけれども、そま、そこまで厳しくはなかったですね。とにかく「出来るから言ってるんだ」みたいな、そういう感じだったと思います。
ああ、そうですよね。はい。 はい。 はい。 うん。 ええええ。 うん。 まあ、本当に難しいですよね。あの、自分との戦いと、それから、あの、ま、チームとしての本当の戦いとあって。ま、そその中で、ま、プレッシャーをどう対処していくかみたいな、そういう話になるのかもしれないですよね。
うん。 うん。 うーん。 そうですね。うーん。でも、やっぱり、その、プレッシャーは皆感じていて、あの、ほんとに、もう、こう、中学3年間、高校3年間って、そのままプレッシャーに潰されていく選手も沢山いるので。まあ、ね、それを感じながら、どう自分のものにして克服するかっていうのが、ほんと大事なんだなって思いますね。
うん。 はい。 うん。 うんうん。 はい。 ああ、そうなんですか。あの、今日はね、あの、ご自身だけじゃなくてお子さんの話も、あの、聞かせて頂いて、もう改めてアスリートにとってのプレッシャーって、こんなもんなんだって知る事が出来て、ほんとに嬉しかったです。ありがとうございました。
うーん。 うん。 うん。はい。 あ、はい、色々聞いて頂いてほんとに、あの、楽しかったです。ありがとうございました。
あ。ありがとうございました。失礼致します。
礼します。